Ja, schon ziemlich, ne? Also, das das ist irgendwie ich finde, du kannst da ja auch viel besser so Unterordner und so also du du hast ja bei einem Ordner hast du meistens so 'n Register von A bis Z oder was und also, meistens bist ja gar nicht so frei, musst dir dann irgendwie die Register irgendwie beschriften oder was. Aber bei so 'nem PC kannst du ja wirklich Strukturen bauen, wie du sie m also du hast mehr mehr Freiheit auf jeden Fall, mehr Spielraum, ähm, und, ja, das das ist viel besser als bei Papier. Du kannst viel übersichtlicher das Ganze gestalten. Du kannst ja auch Farben benutzen oder sonst irgendwas.
Mhm. Ja. Ja, genau. Mhm. Hm, mhm. Mhm. Ja, okay, interessant, und wenn wir jetzt da mal kurz bleiben, hast du denn oder warst du denn, sage ich mal oder seit aus der Schule raus, musstest du denn irgendwann mal Notizen schreiben oder so was Ähnliches?
Mhm. Hm, ja, macht man ja immer mal, ne, also so auf der Arbeit, klar, wenn man jetzt irgend 'ne Telefonkonferenz oder sonst irgendwas hat, aber ich ich haue das dann in den Editor rein, ne, also
Ja. Okay, du b äh, da wollte ich grad fragen. Also du bist jetzt 'ne Person, die das auch einfach online mitgeschrieben oder digital mitgeschrieben hat, sage ich mal jetzt und ah, okay.
Ja, ja. Ja. Also, ich nutze wirklich selten irgendwie Stift und also Bla wie gesagt, jetzt daheim habe ich eh kein Stift und Papier mehr, also ich habe so was gar nicht. Also, Stifte schon, aber ich habe jetzt keine so A4-Papier-Gedöns. Also, ich habe kein einziges Blatt A4-Papier, was nicht irgendwie, äh, was ausgedrucktes ist. Ich habe kein freies
Mhm. Ach, gar nicht. <giggles> Ja, ja. Mhm. Wann hast du das letzte Mal dann geschrieben? Das würde mich auch mal interessieren, also mit der Hand.
Äh Tatsächlich musste ich, weil ich so 'n Dokument vom Amt zugeschickt bekommen habe das musste ich sogar witzigerweise heute grad frisch, äh, noch mal aber das musste ich von Hand ausfüllen, aber ich habe es dann ja genau, aber ich habe es, ähm, eingescannt und dann geschickt und so, ähm, aber aber beschriftet habe ich es, äh, erst mal, <chuckles> äh, tatsächlich mit Stift und Papier, weil's halt schon in gedruckter Form kam und die die Mühe, das dann digital auszufüllen, mache ich mir dann auch nicht unbedingt.
Mhm. Ja, okay, heute tatsächlich. <laughs> Ach, sogar da. <laughs> Ja. Hm, mhm. Ja. Kannst du noch schreiben? <laughs>
<chuckles> Ach, das hat noch nie so gut ge <snorts> ne, also, äh also meine Schrift ist schon 'n bisschen krakelig. <chuckles> Ich ich kann zwar auch nicht ganz so hässlich schreiben, aber das dauert bei mir dann lang und meistens schreibe ich einfach schnell und A Ärzteschrift. <snorts>
Okay. <laughs> Wa Ja, ja. Okay, interes Ja. Ja, verständlich. Mhm. Ach, interessant. Okay, krass. Das heißt, i in dem Aspekt hat dich, sage ich mal, Technik in deinem Alltag schon sehr arg beeinflusst.
Ja, die die ganze Organisation, Bürokratie und, äh, org alles Administrative, also das komplett auch digital. Ja.
Mhm. Mhm. Hast du dann aber auch, sage ich mal, das Ganze noch mal lokal irgendwo abgespeichert, ähm, sprich auf 'ner ha Festplatte oder so, wenn mal die Daten verloren gehen oder wie machst du das da auch oder über 'ne Cloud?

Oh, das ist tatsächlich weniger, würde ich sagen. Also so, wenn PayPal geht, benutze ich das immer gerne und PayPal hat ja inzwischen auch so diese Funktion, wo man genau, diese PayPal-Connect-App Gedöns, aber so, ansonsten habe ich eigentlich nie so wirklich mit Wallets gearbeitet. Das läuft meistens tatsächlich noch über die Karte, ja, außer ich kann jemandem halt Geld per PayPal schicken, das ist halt immer so sehr prakt
Mit Karte. Hm, mhm. Ja. Okay, also PayPal bist du 'n großer Fan von in dem Sinne, wenn du das benutzt, ja, und warum, sage ich mal, hast du dann dafür, dass du ja 'ne Person bist, die auch sehr viel Tech in ihrem Leben benutzt, wieso kommst du nie zu Wallets?
Ja, ja, definitiv. Hm, ja, vielleicht einfach echt nicht so die passende Wallet gefunden mich nie damit beschäftigt, hm, hat hat sich hat mir nie so viel Mehrwert gebracht. Ich meine, ich finde es eigentlich sogar simpler, 'ne Karte da dran zu halten, als jetzt das Handy irgendwie, äh, da entsperren und Gedöns, ne, 'ne App zu öffnen. <lip trill> Dann kannst du auch schnell die Karte dranhalten, das geht für mich eigentlich schneller.
Ja. Ja. Aber bei bei 'ner Karte musst du sie ja auch erst mal rausholen und das Handy hast du halt immer parat, ne?
Ja, ne, dafür muss man's halt ich meine, ich habe das das Handy genauso in meiner Hosentasche wie meinen Geldbeutel und dann muss ich aber noch 'ne App öffnen und so. Ja, <chuckles> kommt irgendwie aufs Gleiche raus, nur dass die Karte irgendwie also dass ich finde, die Karte geht schneller, habe die sehr griffbereit.
Ja, okay, fair point. <chuckles> Ja. <chuckles> Okay, du bist n da dahingehend noch nicht 100 % jetzt, sage ich mal, auf Technik umgesto umgestiegen, wo es jetzt geht, sage ich mal, ne?
Genau, ja, zumindest mal nicht auf also ich meine, Karte ist ja auch irgendwo digital, die hat ja auch so 'n Chip und so, aber, ja klar, nicht so diese High-End äh, Lösungen. Ich meine, gibt ja auch Leute mit so 'nem Ring oder sogar 'nem Chip in der Hand oder so. <chuckles>
Ja. Mhm. Ja, genau. <chuckles> Wie was ist denn die neueste, sage ich mal, technische Umstellung, die du im Alltag hattest wenn dir eine einfällt?
Äh, genau. Ähm, also ich würde sagen, das mit der Waage ist schon recht frisch tatsächlich, ähm, ansonsten würde ich sagen, äh, dass ich halt sehr viel auch so PDF-Dokumente über Apps, äh, ausfülle und so was.
Ja. Ja.
Ähm, ja, also Smart Home, da habe ich auch immer mal wieder was äh, hier inzwischen auch so 'n Ventilator über Smart Home, 'ne Klimaanlage über Smart Home, ähm, auch alles digitalisierte Prozesse.
Hm, mhm. Auch sehr 'n Smart-Home-Nutzer dann?
Ja, Smart Home ist auch 'ne coole Sache, ne? Ich habe auch so 'n Luftreiniger, den habe ich aus Allergiegründen, so Hausstaub und so was, und, ähm, ja, den kann man auch programmieren, dass der zu bestimmten Uhrzeiten läuft digital automatisch, coole Sache.
Ja. Mhm. Ja. Hast du denn auch so, sage ich mal, Sachen wie Alexa zu Hause?

Ja, irgendwie schon. Ich ich, ja, habe auch nie gelernt, was man da jetzt irgendwie war wa was weiß ich, Briefmarken bekleben und was weiß ich, frankieren, <exhales> keine Ahnung, will ich mich auch gar nicht mit beschäftigen, absolut unnötig.
Mhm. Ach, äh, geil. <chuckles> De ich glaube, das ist echt 'ne Sache, die ich noch nie gehört habe, dass jemand noch nie 'n Brief verschickt hat. Aber auch, sage ich mal, Pakete schon, oder?
<laughs> <snorts> <chuckles> Ne, tatsächlich glaube ich also nur als Retoure, aber noch nie wirklich 'n Paket selber ver also Retoure, ja gut klar, das kommt schon mal vor, äh, aber da machen die ja auch die ganze Arbeit für dich. Ich meine, man hat ja da dieses Label drauf.
Ja. Ja, genau. Ah, okay, du hast noch nie hast du hast du schon mal Sachen übers Internet verkauft?
Ne. <chuckles>
Ah, okay, das macht Sinn, ja, weil dann müsstest du ja meistens also wenn's jetzt darauf ankommt oder die Leute es nicht selbst abholen, verschickt man das ja dann meistens immer. Aber ja, okay, wenn das nicht vorkam, dann macht's Sinn.
Mhm. Ja. Stimmt. <giggles> Ne, genau, und, äh, ja, ich muss auch sagen, äh, tatsächlich also im Vergleich zur Schulzeit also in der Schule, ja okay, ne, man musste da noch viel irgendwie Stift, Papier und was weiß ich.
Mhm.
Und ich muss auch sagen, ich hatte da echt immer 'ne katastrophale Ord also ich bin damit klargekommen, aber boah, es war es war ich habe halt alles in meinem Block gehortet irgendwie so. <giggles>
<chuckles> Ja, okay, die klassische Person, die das immer in 'nem Block hatte, alles. Also ein Block, wo deine ganzen Fächer waren. Die Struktur ist dann ja, ne? Ja, hier irgendwo ist der Hefteintrag X, da irgendwo aber man findet's irgendwie schon.
Ja, alles. Ja, ja, genau. Ne? <chuckles> Ja, ich also das ging bei mir schon schnell. Also ich würde nicht sagen, dass das bei mir schlechter funktioniert hat als bei den anderen, aber es war halt alles in diesem Block. Also, ne, ähm, ja, diese ganze also egal ob jetzt Erdkunde oder, äh, Biologie, ähm, Brotdose, Lineal, äh, <giggles> alles im Block, <chuckles> alles im Block. <chuckles>
Okay, <chuckles> ja. Ja. <giggles> Alles im Block. <laughs> Du bist nur mit dem Block zur Schule gegangen. <laughs>
Äh, genau <chuckles> genau, die Bücher alle in den Block gepackt, ähm, ja, so lang, bis er halt wirklich, äh, echt abgeranzt war, und, ähm ja, und im Vergleich dazu, äh, arbeite ich jetzt wirklich also ich habe gar kein Papier mehr daheim und ich muss sagen so also ich ich fühle mich richtig gut organisiert, äh, weil ich das digital viel besser kann. Also, ich gehöre wirklich zu den Leuten, für die diese ganze Papierordnung gar nix war, die aber jetzt, seitdem das alles digital läuft, echt aufgehen.
Ja, ja. Ja. Mhm. Hm, mhm. Okay. Ah, okay, also du hast du hast 'ne gute Ordnerstruktur, sage ich mal, dann wahrscheinlich im Internet also auf deinem PC et cetera oder wie sieht's da aus?
Mhm.